Itu kan aku sih lebih ke itu sih Mas, baju koko sih. Jadi aku tuh seneng heeh, seneng beli baju koko yang branded yang harganya itu kayak harga dua ratus lima puluh, tiga ratusan ke atas gitu loh. Karena heeh, iya. Karena kadang aku tuh ngerasa harga segitu tuh, eee, nilai barangnya itu bagus. Aku melihat kualitasnya juga bagus sih. Daripada yang nilai Rp100.000-an atau mungkin seratus lima puluh, itu beda sih.
Baju pokok. Hmm. Oh iya, tahu, iya. Kadang ada yang sampai Rp500.000 itu yang couple. Mhm. Iya sih. Biasanya itu lebih lembut emang.
Heeh, lebih lembut. Aku tuh pakai, punya punya baju itu sampai bertahun-tahun masih awet aja sih Mas. Jadi bahannya itu, op nggak pudar, warnanya juga nggak pudar, dan aku pernah beli itu masih inget dulu harganya Rp200.000-an berapa gitu. Kalau sekarang mungkin udah udah tiga ratusan lebih. Heeh, worth it. Makanya kadang kalau ada heeh, ada rejeki, ada uang, kang aku beli itu sih baju koko. Dan kadang masih apa ya, kadang belinya sembunyi-sembunyi aja sih kadang. Soalnya kalau beli langsung, ya itu dianggap pemborosan, gitu. Jadi kalau eee
Ya. Mhm. Oh tapi, ya worth ya Mas? worth it banget itu ya ma Daripada sekarang itu ya, hmm? Heeh. Iya. Oh. Iya sih, padahal itu kan bisa bertahan bertahun-tahun ya, Mas. <chuckles>
Heeh. Bener, bener. Ya itu sih.
Iya. Daripada beli Rp50.000, RP50.000, sebulan ini ternyata udah mulai sobek, ternyata udah mulai warna pudar, iya. Mending yang langsung itu Mas. Hmm.
Mhm. Mulai sobek. Bener bener Mas. Heeh. Karena yang harga Rp100.000-an itu kadang kualitasnya juga lebih tipis sih. Aku pernah bandingin sendiri. Iya. Yang harga Rp200.000-an ke atas itu jahitannya lebih tebel, bahannya lebih tebel, dan memang kadang kayak kualitas itu kayak aku ngerasa lebih bagus sih. Jadi kayak worth it. Bener-bener bener-bener, apa ya, layak gitu loh, dengan harga segitu, kualitasnya juga nggak kaleng-kaleng istilahnya, kualitasnya bagus gitu.
Nah itu Mas. Rata-rata emang lebih tipis. Nah. Iya, emang sih Mas. Mhm, m ya.

Wah, alhamdulillah nih, malam minggu gini enaknya kita ngobrol tentang itu, Mas, ya, kayak kita tuh, apa, tentang belanja online itu kayaknya seru tuh, karena aku tuh heeh, aku tuh baru aja beli kemarin itu smartwatch yang harganya kisaran Rp1.000.000-an. Jadi itu heeh, ya lumayan sih, dari segi harga kalau di aku sih harga segitu juga termasuknya lumayan besar, sih. Sebenernya belum belum aku putuskan untuk beli, tapi nggak tau tiba-tiba aku tuh kayak pengen dan kebetulan heeh, spontan, kebetulan ada rezekinya, ya udah lah aku beli aja, gitu sih. Nah, kalau
Jangan apa, Mas? Oh, boleh boleh. Hmm. Oh, iya, Mas. Oh, lumayan itu, Mas, ya. Iya, sih. Iya. Kayak spontan. Ya. Oh, yang mutusin itu apa, Mas, itu, Mas? Kayak tiba-tiba beli aja apa karena lagi promo atau apa gitu?
Eee, apa ya? Enggak sih tiba-tiba pengen aja. Jadi kayak aku tuh heeh, emang spontan pengen beli dan mungkin memang sebelum-sebelumnya udah kayak kepengen, gitu. Jadi kayak aku favoritin heeh, angan-angan, aku aku wishlist, aku favoritin dulu, nanti kalau udah kepengennya itu memuncak, udah langsung pengen aku beli, gitu sih. Nah, kalau Masnya nih, aku pengen tanya nih sama Masnya, kira-kira apa sih yang membuat, Mas, mungkin memutuskan untuk membeli barang atau mungkin belanja online yang Masnya itu, apa ya, yang dirasa nilainya besar dan mengejutkan gitu, Mas?
Oh, kayak emang beneran spontan, ya. Oh. Oh, angan-angan? Kayak wishlist gitu. Oh, iya, paham paham. Iya iya. Paham sih rasanya. Iya, Mas. Mmm. Oh, mmm, secara spontan ya, Mas? Iya, sama sih dulu itu pernah beli konsol Nintendo Switch. Itu Nintendo Switch kan waktu itu pas pertama keluar kan lumayan, Mas, sampai Rp5.000.000 itu. Terus pas, "Waduh, kok beli ini ya," tapi nggak nyesel, Mas, nggak nyesel rasanya kayak meskipun spontan tapi emang nggak nyesel, tapi habis itu kayak pikir-pikir lagi, "Hmm, kenapa beli ini ya?" Suka sih suka, cuman kayak ngikutin trend aja ternyata. Tapi emang sampai sekarang masih disimpen sih, Mas, itu barang, jadi kadang jadi, apa ya, kayak favorit misalkan lagi capek atau habis pulang kerja atau misalkan liburan itu biasanya dipakai, gitu, Mas.
Mhm. Wah, sama dong. Heeh. Wah, lumayan itu harganya. Mhm. Hmm. Wah. Heeh heeh. Mmm, mhm. Mhm.

Eee, sejauh ini berarti, dulu beli tahun berapa ya, 2023. Eh, pas pertama rilis kan, dua ribu dua puluh eh, dua ribu dua tuj dua ribu tujuh belas. Tapi, saya belinya itu 2020, tapi beli lagi itu 2023. Nah, sampai sekarang masih awet sih, Mas. Jadi malah, bener-bener berguna sih. Kadang itu pas ada game baru rilis. Pas dirilisnya di konsol itu. Jadi enggak ketinggalan, gitu Mas. Kadang pas lagi, apa ya, stres atau pas weekend, itu Mas. Biasanya ya, dipakai sih hmm.
Heeh. Iya. Mmm. Iya. Heeh heeh. Berart berarti, dengan ha heeh, harga segitu dengan harga segitu, berarti tetap, apa ya, berguna istilahnya, ya. Berfungsi sesuai nominalnya. Heeh. Berfungsi sesuai nominalnya, gitu. Kalau heeh. Kalau aku sih, kemarin ya, pas beli itu, dengan harga satu juta, sebenarnya seneng aja, sih. Jadi ngerasa memang, itu berguna. Karena aku ngebandingin, karena aku pernah beli yang agak murah, ya. Itu, jauh perbandingannya. Jadi heeh. Ya. Rp200.000, Rp100.000 itu kadang, cepet kadang suka nge-lag. Iya, s eee, kemudian juga di ketika dicas itu, lama. Itu kadang, udah mulai drop gitu. Dan, fitur anti airnya menurut aku sih, nggak berani nyoba ya, karena dengan harga segitu. Tapi kalau yang satu jutaan wah, nggak berani sih.
Iya. Enggak ngerasa nyesel sama sekali, sih. Iya Iya. Betul Mas. Kalo hmm? Gimana Mas? Iya iya, smartwatch. Oh, iya. Oh, iya. Yang sekitar dua ratus, seratus, gitu. Mhm. Iya. Mmm. Oh. Malah harus dicoba. Punya saya aja itu yang dari tahun 2019, Mas, yang dari Xiaomi tuh, Mi Band itu. Sampai sekarang sering nyemplung, sering dibawa mandi, awet aja itu. <chuckles> Awet aja sampai sekarang. Itu beli pas pertama keluar kan Rp500.000, tapi saya beli itu, Mas, yang seken sekitar Rp250.000-an. Sampai sekarang masih. Masih awet, itu.
Heeh heeh. Mhm? Oh. Awet aja. Padahal dulu belinya berapa? Ah hah. Oh. Masih awet. Kalau aku yang nyoba yang, Rp1.000.000-an itu, aku pakai untuk renang masih aman, sih. Jadi, berani karena mungkin nilainya, apa ya, nilai tinggi jadi aku ngerasa yakin. Ini pasti barangnya bagus nih. Untuk dipakai, untuk untuk renang heeh.
Nah, itu. Iya. Biasanya itu kan, ada kayak rating, apa ya Mas, kayak IP rating berapa itu, semakin tinggi kan, biasanya s tambah anti air, itu. Mhm.
Iya, bener. Bener bener banget. Makanya aku yakin, ketika beli harga segitu, pasti bagus sih. Dan itu memang terbukti. Jadi ketika aku pakai untuk renang, awet, nggak, ya nggak kenapa-napa, dan cepet keringnya juga. Nggak masalah, gitu. Aku cas juga, dia beberapa hari juga masih aman. Bater baterainya itu nggak cepet ngedrop, gitu. Jadi, kalau nggak nggak sih. Jadi menurut aku, berguna banget sih. Untuk nilai barang yang, mungkin terbilang mahal, tapi, masih, istilahnya worth it lah. Atau memang layak lah. Tu.
Iya. Oh. Berarti nggak bikin kecewa ya, Mas? Oh. Iya iya. Iya. Sama ya, Mas. Kalau misalkan Mas ini, misalkan ada kesempatan lagi. Terus niat apa enggak, misalkan kayak, pemikiran kayak, ah nanti mau beliin buat istri atau anaknya, gitu Yang sama. Kan barangkali pengen, gitu Mas?
Mhm. Kak.

Iya, pernah dulu juga beli itu yang dibeliin, kalau enggak salah itu kayak kaos lah, kayak semacam kaos polos gitu kayak polo, sampai sekarang masih sih. Berarti beli tahun 2000 berapa ya? 2016 apa 18, masih sampai sekarang Mas. Paling cuman kayak gimana ya, rusaknya itu di bagian lengan ada yang kayak benangnya itu sedikit karena kecangkul apa itu dulu lupa. Tapi emang, bahannya tebel Mas. Emang sih dibanding kayak tahun lalu beli, itu kaos, yang cuman Rp50.000 tapi warnanya agak kayak pudar atau kadang itu apa ya, bagian kerah itu kayak longgar. Biasanya kayak gitu sih yang di bawah Rp100.000 sih Mas.
Hmm. Hmm. Hmm. Masi masih awet Mas, ya? Oh. Iya. Heeh heeh. Hmm. Bener sih. Iya. Hmm. Apalagi yang harga-harga murah itu ya, kaos-kaos heeh. Kaos-kaos yang murah itu apalagi yang Rp50.000 dapet 2, Rp100.000 dapet 4. Itu kan heeh itu aduh, udah bahannya tipis, ini diobral itu. Itu udah berapa bulan itu pasti udah melar itu bagian kerahnya.
Jadi mending beli yang lumayan iya iya meskipun terkejut, tapi ya hmm. Nah itu, tipis banget Mas. Iya. Punya. Iya. Pernah punya itu bagian apa ya, lengan, langsung sobek, sama itu apa ya, warnanya langsung pudar beberapa kali cuci itu.
Hmm. Iya sih. Oh, iya iya iya. Kalau kalau Masnya nih Mas, pernah beli nggak selain konsol itu? Mungkin barang-barang lain yang apa ya, yang mengejutkan atau mungkin nominalnya itu besar, gitu? Selain konsol game oh handphone. Heeh.
Hmm, jadi mendingan gimana? Iya. Oh, handphone mungkin Mas, handphone. Tahun lalu itu berarti sebelum ganti handphone yang sekarang itu beli apa ya, handphone Xiaomi juga itu sekitar Rp6.000.000. Pas, apa ya, orang tua tahu kayak, "Loh kok mahal banget?" "Ya, karena ini flagship, terus keluaran terbaru," itu masih inget bulan Juli tanggal 7, itu beli langsung pas launching. Langsung itu. Tapi agak nyesel sih Mas, agak nyesel kalau yang ini Mas, karena 1 tahun sekali itu pasti rilis yang baru. Nah, sekarang yang kemarin rilis itu yang POCO baru itu, lebih tinggi spesifikasinya malah harganya juga nggak beda jauh, malah handphone yang sekarang saya pakai itu sekarang cuman Rp4.5000.000, kan kayak gimana ya, turunnya bener-bener drastis.
Heeh. Heeh. Wah, lumayan ya harganya ya. Mhm. Hmm hmm. Hmm. Ya? Oh, iya sih. Wah, itu heeh, kalau kalau Masnya Masnya dulu bersabar nunggu kemudian beli yang harga Rp4.000.000-an itu, mungkin nggak terlalu nyesel ya?
Nah, itu.